É porque é isso, o problema, assim, talvez hoje não seja tão benéfico, porque a gente não se preparou para isso. Acho que a gente tinha que se preparar para saber, eh, como que isso atinge a gente, né, como que essas imagens podem influenciar no nosso comportamento, na nossa maneira, né, de ser, né. Então, o fato da gente não estar preparado, né, pode influenciar sim, com que as pessoas percam sua própria essência, né, porque elas não conseguem nem se identificar ali e encontrar alguém, né, que possa trabalhar a própria essência dela. Então ela acaba se repetindo e repetindo os outros.
Uhum. Hum. Certo. Aham. Sim, sim. Uhum. Isso. Exatamente. Uhum, fica um uma sala de eco, né, que eles chamam, que é a pessoa falando pra pra outra pessoa e repetindo a o que que ela está falando, né. Então fica esses negócio de cultura, fica de de de modinha, né, então fica se repetindo dentro da comunidade, assim, que que essas pessoas querem se enturmar. Eh, mas, eh, pronto, já aconteceu com você que alguém mudou bastante, assim, que você nem reconheceu mais a pessoa?
Ah já. Mas aí foi diferente, acho que foi uma pessoa, assim, do meu trabalho, né, que era ele era o gerente na época, ele era um cara super bacana, né, ensinava todo mundo, hã, eh, estava sempre sorridente sempre, né, fazendo a parte dele de uma forma positiva. E, de repente, ele mudou de emprego, assumiu uma posição muito mais importante, e a gente se encontrou por acaso. Ele quase nem falou comigo, quase nem olhou pra minha cara, me ignorou, né, então a posição social mudou ele.
Hum. Uhum. Uhum. Certo. Uhum. Nossa. Uhum, meu Deus.
Né, problema dele. Pra mim tudo bem, se ele prefere, né, empinar o nariz e virar a cara, hum, tudo bem
<laughs> Pois é. Ah, z é é tri não, é triste isso.
mas você vê as transformações, né.
Uhum, é v é triste ver, assim, né, porque poxa, estava e e era era conhecido, né?
Uhum, não, era é uma pessoa amiga, próxima de todo mundo, super bacana. Que que aconteceu, né, que a cabeça dele acabou se transformando, né, ele perdeu aquela essência que a gente conheceu.
Entanto. Uhum.